Eh, sì. Non mi piaceva, perché ha sempre pensato: "Ma scusami, se hai problema co' lui, perché non gli parli, no, cioè perché non glielo dici in faccia, no?" E quindi era un ambiente, che io ho sempre trovato poco produttivo, anche se in realtà eravamo mega produttivi, eh, perché a comunque, ono una produttività pazzesca, nonostante, ehm, il tutto, però ehm
Chiaro. O pensa come sarebbe stato, se in realtà, ci fosse stata, pure cooperazione tra le persone.
Il paradiso? Gli unicorni? <chuckles> Eh. E ti dico, per risolvere questo problema, ehm, fu fatto un corso di gestione dei conflitti. Ehm, fu
Eh. <chuckles> Ah, quindi era cioè anche i superiori erano consapevoli di questa situazione.
Ti perché, generalmente, tipo nell'ambito del marketing, è guerriglia pura, eh. Ehm, però abbiam f abbiam fatto questo corso, che è stato tipo la Disfatta di Caporetto, cioè, ehm, e io io, tipo, ero devastata, perché poi potevano dare cioè i i i il tizio ci ha fatto dare dei commenti anonimi agli altri, 3, ehm, 3 elementi positivi, 3 elementi negativi, senza discuterli. Come puoi pensare che venga fuori qualcosa di bello?
Certo. <chuckles> Mamma mia. Mamma mia, quindi in quel praticamente son state date delle stoccate, delle coltellate a destra e a sinistra, e alla fine siete usciti piangenti dalla situazione, più o meno.
Cioè. <giggles> Sì. Ma sì, cioè, io posso accettare che cioè, magari c'è il tizio, che lavora in smart da 1 mese, l'ho visto 2 volte, viene a commentare come lavoro io, cioè, ma magari è di un altro settore, cioè era proprio costruito male, pensato male e e fatto male, no. È stato veramente orribile. Lì ho lì ho proprio pensato eh questa è la cosa triste, che li hanno pure pagati. Ehm sì, sì, sì, certo, sono tutti corsi pagati, ehm, lì ho pensato: "Okay" lì ho proprio iniz ma se ma se io avessi un team non farei così, cioè la gestirei in modo diverso, no. Poi, appunto, ho iniziato a cercare, mi è capitata questa opportunità, l'ho l'ho accettata e lì, ehm, ho ho iniziato a pensare: "Okay, però io quel quando ero lì pensavo questo, perché non proviamo a metterlo in pratica? Magari non funziona eh, però, magari funziona, e ottengo un un team positivo." Ehm, poi ovvio gli screzi ci sono sempre, per carità, io lavoro in un team di 4 donne.
Mamma mia. E pensa che questi lo facevano di lavoro. <chuckles> Ah, pure. <chuckles> Mh-mh. Certo. È normale.